あ、ははい、睡眠はは、あなたにどん気分に、どんなき影響与えますかってゆうことなんですけど、まあ、皆さん多分一緒だと思うんですけど、どうですか？なんか眠れなかった翌朝とか、うーん。
このトピックですね。はい。 はい。 ん、そうですね。これこそ今私の悩みなんですよ、今現在。
ええ？あ、そうですか。あ、でもちょっと分かります。うんうん。どうゆうおねうん。
はい、ここのところ。あの、んんね眠れないとゆうか、私の場合は、あので、すい3時とか4時とかってゆう時間に起きちゃうんですよ。
うん。 ああ、んもなんそれ、何時頃寝て、起きちゃうんですか？
じゅういちじとか12時に寝て、それで、あの
うん。 ああ、一緒です。うーん。
そうゆうことがちょっと続いて、そして、あの、起きちゃって、その後、あの、一所懸命、また眠ろうとするんですけど、なかなか寝付けなくて、で、しょうがないからもう起きちゃうとか。あと、ちょっと寝付けても、も1回寝ても、やっぱり、すなんか5時とか6時に目が覚めてしまって、あの、ぐっすり寝た気分にはならないんですね。
うん。 うーん、分かります。 はい。 はい、一緒です。 はいはいはい。 はあ、一緒ですね。私もね、最近これ、多分、あの、年を取ってきたことに関係あると思うんですけど、ごじかん以上ね、あんまり寝れなくなってしまって。昔ってもう、果てしなく寝れてたんですけど、もう、じゅうじ、じゅういちうん。もうだけど、うん、ここ数年、<chuckles> も、5時間ぐらいしか眠れなくなってきちゃって。そう、いや、わかります。うん。
はい。 はい。 そうなんですよね。 果てしなく。<laughs> そうですか。<laughs> はい。 ええ、あ、私だけでないんだ、やっぱりこれみんななんだ。ああ、んそうですね。
多分、年でね、寝るホルモンが少なくなってきちゃとかあるんですかね？なんか、ほんとに。うん、分かんない、なんか寝るあ、多分、そうゆう、のホルモンなんじゃないかなと思うんですけど、多分眠気をねむ眠りにつかせるホルモンみたいな、うん。多分ね、それが足りない。
<chuckles> 寝るホルモンって、なんでしょう？ん、ま、メラトニンとか、ん ええ。 はい。あの、いい以前は私ね、あの、こう、働いていた頃なんかは、あの、一応ろくじかん寝ればオッケーだったんですね。自分で考えてみて、6時間寝れば、まあ、あの、ある程度ファンクションはできると。でも、7時間とか8時間とか寝ると、やっぱり気分がすごく良かったので、こうゆうものなんだって思って、7時間寝たら、これだけなんか、毎日なんか気分が良くなって、んエネルギーがなんか出るような気がしたので
うん。 うんうんうん。あ、そっか。 うんうんうん。 うん。 ああ、そっか。 うん。 うんうんうん。
近頃もう、ん7時間寝たいんですよ。だけど、どうしても、最高でも6時間で ますね。
ああ。 うーん。 ああ、でもそうすと昼間とか疲れません？やっぱり。
あの、時々、昼間眠くなって居眠りする時とか、テレビとか見ててちょっと寝ちゃう時とかはありますね。
うん。 うーん。 ですよね。私もね、5時間しか眠れなくなって、昼間に昼寝をしないと、夜まで持たない感じにななんですよね。だから、疲れてるのに寝れないってゆうあの、あたし昔ね、あの、大きいおばあちゃんと一緒に住んでたことがあるんですけど、の、おばあちゃんはテレビを見ながら、あの、時代劇のを見ながら、コックリコックリ、その、脇の椅子に寝ちゃうんですよね。で、私すごく不思議で、ま、私小学生だったんですけど、で、「おばあちゃんなんで寝ちゃうの？」って言って、「疲れてるの？眠いの？」って言って、「疲れてるのに眠れないんだよ」ってゆうわけですよ。で、あたしね、「疲れてたら眠れるでしょ」みたいな、私からすると。小学生の私から、「え？疲れてるの、眠れないってどういうこと？」みたいな。そう。
うん。 はい。 ええ。 はい。 はい。 <laughs> はい、はい。 ええ。 はい、わかります。それわかります、なんか、うん。 <laughs> でも、それほど苦しいことはないんですよね。疲れてるけど眠れないっていうのはほんとに苦しいですよ。
ですよね。うん、うん。そう、あるで、あるんですよね、疲れてる。で、ほんとに疲れてて気を失うほどだと、もうほんと気を失ったように寝るんですけど、かといって、長くは寝れないとか、そう、で、ほんとはもっと疲れを取るために、もう少し長く寝れたら疲れ取れるんじゃないかと思うんですけど、それもできない。なのでこまごまと睡眠を取るしかないってゆうことになってしまって、その大きいおばあちゃんがゆってた意味がほんとに今よく分かるってゆうか。うんうん。そう、うん。
うん。 ええ。 そうなんですよ。 はい。 ええ。 <laughs> そうですね。やっぱり年とゆうこともあると思いますけれども、でも、色々と私も試してみましたよ。あの、い夜っていうか、夕方5時6時いごうは以降は、あの、紅茶とかコーヒーとかお茶とか飲まないようにしていると。はい。それとか、あの、マグネシウム。マグネシウムっていうのは、あの、筋肉をこうリラックスさせて、ねむあの、睡眠にもいいってゆうことを調べて読んだので、マグネシウムを飲んだりとか、あの、それなんかね、あの深く眠れるような気がします。
うん、うん、うんうん。 あ、そうですか、うん。 うん。 あ、飲まないようにね、カフェイン系を。うんうん うん。 あ、はい。 ええ、うん。 へえ、それはうんうん。 なるほど。あ、ちょっと私それやってみようかな、うん。ええ。うん。
ええ。 ん、あの、あとはあとは、あの、ずっと前医者に話をして、あの、薬を、あの、もらいました。
うん。 うんうんうん。 処方してもらって、それは効きました？
はい。 確かに薬は効きますが、それでもん、ん7時間8時間眠れるっていうことはないですね。あの、今はね、その当時は、あのできたかもしれないんですけども、今はやっぱりろくじかんぐらいで目が覚めます。ただ、深く眠れます。
うん。 ああ、えうん。 うん。 うん。 ああ、なるほど。深く眠ったような気気はするえ少なくとも。うんうんうんうん。
ええ。 はい、そうです。もうね、でもね、なあのほんと、12時11時とか12時に寝て、で、目が覚めてまだ外が暗いとほんっとに悲しいですね。<laughs> 憂鬱ですよ。
うん。 ああ、憂鬱ですよね。なのでね、私最近、寝る時間を遅くして朝に起きれるようにするパターンが多いですかね。なんか 12時とかに寝ると、もう変な4時とかに起きて、で、結局10時頃また朝の10時頃眠くなっちゃうとかになるんで、夜寝る時間を遅くして、まあ、1時2時ぐらいにして、ああ、8時7時、8時ぐらいに起きれるようにっていう、ちょっとしてます。なんでかっていうと、夜中に起きると、ほんとに手つけられないんで、もう、ほんっとに。あの、なんか主人が隣で寝てるので、ベッドでなんかガチャガチャできないし、かといって、もう起き上がったら、最後、多分絶対もう朝まで絶対寝れないので。なんで夜中に、ね、そう
はい。 はい。 ええ。 はい、はい。 ええ。 はい。 ええ。 そうですよね。 ええ。 ええ。 そうですよね。ほんとにそうです。なんかね、夜、あの、まだあ朝、外が暗いうちに起きるとなんか日本に行ってあの、時差のね、あの時のような気がしてなんか切なくなるんですよ、すごく。<chuckles>
うん。 うん。 ああ、ですねですね、うん。切なく日本に行くとね、朝の5時とか4時とかに起きたりしちゃいますもんね。うん、わかります。
そうなんですよ。ええ。だから、でもだからって眠れないし、だからしょうがないから電話とか見始めちゃって、あの、いろいろ見たりとか読んだりとか始めて、それでだんだん明るくなってきたら、コーヒーを飲んだり色々して、それで朝が始まってしまうんですね。はい。
うーん。 ああ、分かります。そう。 うん、うーん。あ。うん、うーん。 うん、もう起きる用意する。うん。そうですよね。私もそのややっぱり夜中に目が覚めるようになっても、ちょっと遅くに寝るようになったんです。一つだけ私、解決方法があって、ベッドの中で、まあ、YouTube とかで動画を見ると、眠れるんですよね。なので、そうなんです。なんか多分、テレビとか動画とかを見て、頭で何にも考えなくなるっていうか、もう、そうね、その映像にこう集中するので、頭で何も考えなくなので、逆にほんとは疲れてるので、それで眠くなるんですよね。だからほんと、体は寝たいんだけど寝れないけど、うん、頭がこう空っぽに、テレビを見ることは頭が空っぽになるので、それで眠りにつけるんじゃないかなって、思うんですよね。そうなんです。
はい。ええ。 あ、そうなんですか。ええ。 はい。 ええ、ええ。 うん、うん。はい。 あ、そうなんですか？なんか、あのすあの電話とかの、スクリーンのブルーライトは良くないって言いますけどね。うーん。
うん、そう。 良くないって言うんですよね。そう。で、主人も同じことを言うんですけど、いやいや違うからって、私これないと寝れないからって。
<laughs> あ、そうなんですか。あの、私は以前ね、YouTube の、あの眠りにあのつけることができるっていうチャンネルを、それを見ながら見ながらっていうか、聞きながら寝たことがあります。
そう、で、なので、そううん、うん。 ああ、ありますね。うんうんうん。 うん。あ、それは効きました？
なんか効いたような気がしますけど、でもなんか一晩中それをあの、かけっぱなしっていうのもなんか抵抗があって
あ、そうなんですね。 ああ、そっかそっか。そう、うん。
うん、でなんかね、あの以前どっかのカジノかなんかの景品で、あの、ホワイトノイズのマシーンっていうのをもらったんですよ。
うん。 はいはいはいはい、なりますね。うん。
で、その中には、あの、川の流れの音とか、あの、何て言うんですか、クリケットのなんかあの、虫の虫のね。音とか、色々入ってるんですよ。あのテレビのあの何も番組してない時のザーっていう音とか。
うーん。 うん。す、虫の声とかね、うーん。 うん。 うん、いわゆるちここスージングなっていうか、あ、波の音とかね、うん。
そうなんですよ。近頃 それを、あの、聞きながら寝るようにしてます。
あ、今今でもされてるんですか？
はい、してます。
あ、それすると、じゃ、結構寝やすいというか。うんうん。
何となく良く、それでそれで何が良いかって言うと、タイマーが付いているんですよ。だからろくじゅっぷんとかにセットして、あの、寝ると、もう、あ消えるようには一晩中かけてるっていうのはちょっと抵抗あるんですね。
うんうん、ああ。 なるほど。 それが、消えるようにね。 はいはい。 そうですよね。私もね、そのテレビを見ながらとか、YouTube を見なその YouTube は繰り返されないように、もう、その1個の番組が終わったら、もう、そこで終わりっていうのに設定にしてそう。そうすると、まあ、例えば15分だったら、15分がもう終わったら、そこで、ななので、朝までイヤホンをしてる事は、あるんですけど、一応そこで、あの、ばん番組は終わってるっていう感じ。そう、なんで、毎朝、毎晩ね、寝る時に、その見ないと、逆に今寝れない状況になってしまって
うん。 はい。 ああ、はあ、そういう風に、出来る訳ですね。はい。 へえ。 はい、はい。 あ、はい。でも、何かが効く効くっていう事は、良い事ですよね。何かをやれば、それが効くっていう事が、見つかればね、良い事だと思います。
そう、それうん。 そうですね。 そう。多分私、テレビを見る時に、頭をあんまり使ってないんでしょうね、きっと、何か。そう。なので、多分、そう頭を使わないから、で、それを見ないと逆に色んな事を考えてしまって、で、何か頭が、こう逆にアクティブになってしまって、ちょっと寝れないとかもあるので、多分、その画面を見る事で、頭が空っぽになるっていうのが、うーん、一番私にとって、何かね、そう何かね、あの、キャンプに、以前、若い子達のキャンプに引率に行かなきゃいけない時が、あったんですよね。で、私、キャンプね、基本的には腰痛持ちで、あの、グラウンドに寝るとか、凄く嫌いなんですけど、でもテントで寝なきゃいけないと。で、絶対1日目とかは、緊張してるから、夜中とか、朝方に、すっごい目覚めちゃうんですよね。なので、その対策で、やっぱり、で、それで、やっぱり寝れないと次の日厳しいじゃないですか、若い子達と行動するのに。
<laughs> ええ。 はい、ええ。 うーん。そうかもしれませんね。 はい。 ええ。 はい。 はい。 うーん。 そうですよ。本当に一日中、怠いですよ。うーん。
そう、そうなんですよね。なので、寝なきゃいけないと思って、やっぱり動画を、あの、ダウンロードして、それをキャンプに持ってって、夜中やっぱり案の定、目が覚めた時に、それを見て、寝るようにしてました。で、それがあると、きちっと寝れるので。そう、ちゃんともう、ま、それを見始あ、やばい起きちゃった、夜中に起きちゃったと思ったら、その、ごそごそって携帯を取り出して、イヤホンして、で、あの、他の方も一緒のテントで寝ているので、イヤホンをして、で、その動画を見始めたら、もう5分位で、また寝る事が出来たんですよね。
はい。 ええ。 ああ、そうなんだ。うんうん。 はい。はい。 はい。 ああ、じゃ、そういう方法が分かってれば、良いですね。うんうん。
そう、そうね。ま、だから私の脳が、そう風に、もうこう訓練されてそうなったのか良く分かんないんですけど、まあ、多分、人それぞれあるんだと思うんですけどね、その寝方って。うーん。
はい。 そうですね。後は、あのラベンダーの香りとかね。<laughs> ベッドの横に、ラベンダーを置いとくとか、あのスプレーをするとか。
ああ、あります。何かね、後、あ、うーん。そう。うん、ハーブの香りとか、ね、ありますね。うんうんうん。ね、何が寝れるようになるってうん。
あ、はい。はい。まあ、気持ちは良いですけどね。うーん。 後はですね、あの、運動をして、夕方ね。
ああ、でも、うん、大切です。
そして、シャワーを浴びるなり、お風呂へお風呂へ入るなりして
うん、ゆっくりしてね。
が、良いって、まあ、良いような気がしますけど、毎日出来ないですよね。うーん。
うーん、うーん。 そうですね。私も、あの犬の散歩を、あの夜暗くなってからするようにしてて、ま、結構、うんうん、遅めにして、まあ、それも良いのかな、20分、25分ぐらいかな。さんじゅっぷんじゃくのお散歩を毎日するようにしてるので、それもちょっと効果あるのかなって、ちょっと思いますね。少し体を動かして、で、それがうん。そう、で、それが静まる頃には、もうお風呂入ってとか、そう、なので
はい。 ええ。 はい。 はい。 そうですね、運動ですからね。はい。 はい。 やっぱり睡眠はね、大事ですよね。本当に。
大事です。じゃないとね、年睡眠取れてないとね、年取りますね。あのうん。やっぱりお友達で、そう睡眠障害が、やっぱり、もっと私より酷い子がいて、ほんとに寝れないと、彼女は。もう彼女に見る見るうちに顔も何か、シワっぽくなるしうん。で、うん、可哀そうですね。で「お医者さん行きなよ」って言うんですけど、彼女ちょっと強情で、お医者さん行かなかったりするんで、そう、「行った方が良いよ」とか言いつつ、いや睡眠は大切です。良くないです。うーん。
ええ。 <laughs> そうですね、ほんとにね。うん。ええ。 ええ。 そうなんですか？ああ、こ怖い。 ええ。 そうですか。ええ。 ええ。 ぱり、体には良くないもんね。かあの、睡眠は、ほんと大事だと思います。あの気分が、ね、気分がよ良いか、悪いかって言うのも凄いく左右されると思います。うん。
ですよね。ほんと、仕事や勉強にね、凄い、昼間影響が出ちゃうので、やっぱりうん。夜良い睡眠を取るっていう事は、あ、人間の生活には、ほんとに大切ですよね。うーん。
そうですね。 うーん。あんまりね。薬と薬には、たよ頼りたくないんですけれども、どうしてもっていう時は、やっぱりね、あの、飲んでも良いと思います。
うん、そうね。 うん。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
そうですよね。分かりました。ありがとうございました。